Hum, tem razão, tem razão. É, tem que procurar coisas que gosta, assim, né, que tem a ver comigo. É, aí provavelmente as chances de encontrar, eh, alguém com, né, com certa similaridade, assim, é melhor, né. Não, você tem toda a razão. Por isso que essa ideia de hobby, eu acho que faz todo sentido mesmo, você você tá certissíma. Só preciso descobrir, né, um hobby pra <laughs> eu acho que eu preciso refletir, né.
Né. Uhum. Uhum, uhum. É. Sim, sim. Aham. E, assim, né, a escola da tua filha, eh, tem você consegue encontrar com as mães, com as outras mães, eh, isso é viável?
Ah, não, você sabe que não, porque eu acho que a a ah, eh, não só a escola, mas a série que ela tá, já as mães já não levam mais os filhos pra escola. Nossa, os filhos aqui vão tudo sozinho, sabe. Criança de 12 anos eu eu levo ainda, mas a maior parte das mães já não leva mais, o filho vai sozinho, vai e volta sozinho. Então eu realmente não não encontro, assim, as mães. Eh, lá mas lá no Brasil, quando a f a filha era menor, era onde eu mes eu encontrava mesmo, tinha um grupo de mães, assim, que eu realmente fazia amizade, assim, tinha amigas, né.
Hum. Entendi. Aham. Entendi. É, é é era uma é uma maneira também, né, mas se aí é mais complicado, então realmente eu acho que essa opção já
No é, não, mas a do hobby vai vai dar certo, eu gostei muito, viu, eu acho que realmente vai dar certo, eu preciso só pensar em alguma coisa que eu realmente goste de fazer, mas obrigada, viu.
já não é viável. Aham. Sim, sim. E vai ser bom pra você como pessoa também, né, não só nessa questão da amizade.
Sim. Sim, não, com certeza. Ah, muito obrigada, viu. Eu acho que clareou as minhas ideias, você tem toda a razão, essa questão do hobby eu preciso vai ser bom pra mim em vários sentidos. Obrigada, viu, eu adorei compartilhar isso com você.
Uhum. É. Tá.